Ну, м, знаешь, в общем, это легко, потому что я точно знаю, во-первых, что у меня есть в наличии, да, какие какие там у меня есть посудные наборы, сервизы, всё это я знаю, какой есть декор, м, э, который подойдёт там, да, например, там к какому-то празднику или гостям. Ну, то есть это просто. Я просто я знаю наличие, какие у меня скатерти есть в наличии, что я могу там, м, э
Мгм. Так, ага. Хорошо. Ага. Мгм.
М, э, к какие там, ну, вилки-ложки тоже, да. То есть я просто тут даю указания, значит, сходить туда, взять вот это, поставить сюда, <chuckles> накрыть вот сюда, вот этот вот взять там какой-то сервиз, какие-то там рюмки. Ну, в общем, э, это просто я вот раздаю указания, кто куда идёт и что приносит. Это, в общем, как бы не вызывает затруднений никаких.
Ага. <laughs> Мгм. Мгм. То есть ты уже в последний момент в принципе легко можешь сориентироваться. А, но это связано, потому что у тебя, например, скатертей много и есть вообще на любой вкус и цвет? Или наоборот, потому что ты знаешь, что у тебя вот есть, а, там, не знаю, пусть 2-3 скатерти, но они там красивые, подходят вообще под все случаи жизни?
Да. М. Мгм. Нет, это потому что много, потому что я люблю все вот эти такие вот <chuckles> вещи, связанные с едой. Я их люблю, и поэтому много всего. И, м, и поэтому н для каждого случая есть, э, что-то, что я знаю точно, что подойдёт, да, да.
Ага. Мгм. <laughs> Так. Мгм. Подходит. Ага. Слушай, ну, это здорово, я на самом деле тоже такой человек, у меня там скатерти вообще любых цветов, поэтому как только какой-то праздник, какое-то вообще там, а, событие, знаю, что вот там есть такие салфетки, значит, нужна такая-то скатерть. Поэтому это очень круто, что у тебя тоже такой большой выбор, я тебя очень хорошо понимаю. А, и всё-таки, вот исходя из такого большого опыта, знаешь, а, классного, интересного, даже смешного, где-то с этим тортом, а, какой бы ты совет вообще дала людям организовывать вот процесс правильно, чтоб в последний момент не бегать и не искать там всё на кухне?
Мгм, мгм. Да-да-да, да. Мгм. Мгм. Ну, продумывать всё заранее, ну, если это возможно, конечно. Ну, и если это какие-то внезапные гости, ну, не знаю, мне кажется, каждая хозяйка знает, где у нее что лежит, во-первых, что она может быстро достать. Но надо, чтоб было всё удобно. Вот это, кстати, очень важно, чтобы на кухне всё было организовано удобно. Когда всё организовано удобно и ты знаешь, где что лежит, тогда никаких проблем не будет.
Мгм. <chuckles> Мгм. Да, то есть такая простая истина: продумывать заранее и, а, организовывать удобство. Слушай, спасибо тебе за то, что поделилась, а, своим опытом. Было очень интересно всё это послушать. Такой позитивный у нас получился диалог. И я надеюсь, что мы ещё услышимся.
М, да, да. Да. М. Мгм. Да, конечно, конечно, ещё поболтаем. М Пока-пока. Пока.
Спасибо большое. Пока.